Alam mo, nakakaramdam na talaga ako ng pagod, eh. Kasi sa totoo lang, 3 kasi yung trabaho ko, dalawang full-time, which is panggabi na from 9:00 am to ay, 9 pm to, ah, 6:00 am tapos isang ha side hustle. And totoo lang, eh, siyempre kailangan na rin ng pera, kailangan makapag-ipon, 'yun kasi yung laging nasa isip ko na, kailangan mag-ipon na ako sa ngayon. Siyempre, i-sacrifice ko na yung sa ngayon para in the near future, sa family ko, eh, mabigay ko yung pangangailangan nila. Tsaka ayoko na ka din kasi na makaramdam na yung as in 0 talaga, na walang-wala kang mahuhugot kapag kailangan na kailangan mo. Kaya ayon, bukod sa 3 yung trabaho ko, siyempre may mga gawaing-bahay pa ako, inaalagaan ko pa yung baby ko. Tapos buti na nga lang din, eh, yung partner ko work from home din siya, medyo kahit papaano tinutulungan niya din ako sa bahay. Pero alam mo 'yung guilt na gusto ko silang paglutuan, gusto ko sila na, ah, ingatan 'yung bata, 'yung baby ko, kasi 'yung baby ko laging na kay mama ko kasi nga more on focus ako sa work ko, pero gusto din naman niya na inaalagaan 'yon. Pero sadyang alam mo 'yon, gusto ko makabonding sila, gusto ko na alam mo 'yun, gusto ko na, ah, mapagbigyan 'yung mga kailangan nila or map mat m magagawa ko 'yung bilang bilang ina tsaka ano, gi bilang partner. Kaya ayon, parang medyo ano, do'n din sa nga trabaho ko, parang hirap na hirap din ako mag-focus kasi bukod sa kulang 'yung tulog ko ng
Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm.
Kulang talaga 'yong tulog ko. Sa totoo lang, kasi 6 hours, 6 hours ang tulog lang na na-accumulate ko sa isang araw, kasi kulang-kulang na siya. Ano kaya 'yong puwede kong gawin, para hindi ako, sobrang makaramdam ng pagod? At the same time, makapag-focus ako sa trabaho, lalo na siyempre, kailangan ko 'yong mga trabaho na 'yon, eh. And, ayoko naman din mawalan ng trabaho.
Mm. Mm. Oo. Hmm, okay, oo. Ang hirap nga naman ng situation mo, 'no. Pero, na-appreciate ko 'yong pagiging, ah, ah, hard worker mo, 'no, na talagang napakasipag mo na mag-provide para sa, ah, sa family mo, 'no. Pero, um, 'yong sa pagod, 'no, kumbaga, kailan mo ba nararamdaman na, kumbaga parang, mabilis kang mapagod or, ah, madistract? Kapag nagsisimula pa lang ba, or, or ka nararamdaman mo 'yong distraction at 'tsaka kapag, pagod kapag matagal ka na sa trabaho mo? Or gi nafi-feel mo na siya kahit mag-i-start ka pa lang?
Mm. Um, siguro nafi-feel kon nafi-feel ko pa lang siya kapag nag-i-start na ako. Kasi siyempre 'di ba, um, tulad nga din ng sinabi ko kanina, walang ano, walang accurate na tulog na 8 hours gano'n. Parang hirap ka talaga na makatulog nang gano'ng sisit gano'ng sitwasyon. Pero ayun nga, parang nararamdaman ko talaga siya bago pa ako magtrabaho. Mabigat yung katawan ganun, na nahihilo, kaunting hilo, gano'n sy
Mm. Mm. Mm. Hmm, okey, pero dun sa work mo 'no, puwede bang, ah, malaman kung, ah, ano ba yung mas nakakapagod sa'yo, yun sa mental ba or 'di kaya may mga deadline kayo na nakaka-pressure?
Hmm.
Mm.
Um, alam mo sa totoo lang, hindi naman din ako napapagod nang sobra sa trabaho, kasi yung work namin hindi naman dun gano'n kalak hindi naman siya ganun kaanuhan yung, sobrang overload na trabaho. Tapos yung dun pa lang sa part na dun sa side hustle ko, kumbaga hawak ko din yung oras ko. Kumbaga parang ano, yung pinaka-nahihirapan ako or pinaka-napapagod ako dun sa part na ano, yung wala talagang tulog. Hirap kasi talaga ako matulog.
Mm. Oo. Hmm. Mm, okey. Do'n talaga sa, ah, pagtulog, 'no. Do'n ka talaga parang, ah 'yon 'yong isang, ah, parang pinaka-main reason na, ah, dahilan kung bakit, ah, hindi ka rin makapag-focus sa trabaho mo. Dahil, ah, wala ka ngang sapat na pahinga, 'no, mm. Pero, alam mo, sa totoo lang, 'di ba, nasabi mo naman na, ah, meron kang 3 trabaho, oo, and meron ding trabaho 'yong partner mo tama?
Oo. Mm. Oo. Tama.
Hmm, okay, oo. Wala namang masama na magkaroon ng 3 trabaho, 'no. Pero, alam mo 'yong masama, 'yon 'yong napapabayaan mo na 'yong sarili mo, 'yong hindi ka na nakapag, ah, papahinga ng maayos, oo. Um, dahil 3 naman 'yong work mo, puwede naman siguro na, um, parang i-let go mo kahit isa. 'Yong sa tingin mo, eh, kumbaga, kung 'yong isa na 'yon or 'yong dalawa, eh, kaya namang mag-provide sa sa family ninyo, puwede mo ng i-let go 'yong isa. Para naman, makapagpahinga ka at makapag, ah, karoon ka din ng time, na parang, ah, 'di ba, sabi mo kanina na gusto mo din na parang maalagaan din 'yong, ah, kumbaga anak ninyo, oo. Wag mong ah, kasi hindi lang naman, kumbaga 'yong paghahanapbuhay, eh, hindi mo lang naman responsibilidad, nandiyan din naman 'yong partner mo para tulungan ka, 'di ba. Mm, at kung pagod ka nga oo, kailangan mong pakinggan 'yong katawan mo kahit, ah, simpleng pahinga lang, konting galaw-galaw lang, kahit 'yong pag-stretch lang din. Kasi, malaking tulong na 'yon, ah, minsan kulang lang tal ah, kulang din tayo sa tubig or, at 'di sa tulog. Kaya, ayun 'yong reason kaya mabilis tayo na ma-distract kaya pakinggan mo 'yong katawan mo. Kasi makakapag, ah, ah, kumbaga parang makakapag-work ng maayos 'yang katawan mo at makakapag-work ka ng maayos kung, nasa kondisyon ka or nasa maayos na kondisyon 'yong, ah, katawan mo, kung meron kang maayos na tulog. Mm
Pagod 'yan. Hmm. Ah, totoo, no. Oo. Oo. Iyon Ah, stretching. Mhm. Yun nga din 'no, sa totoo lang talaga like, hirap din talaga ako na, hindi ano, yung parang ma-feel na, pagod tapos distracted pa ko sa trabaho hirap na hirap akong labanan siya. Kasi sabi mo nga parang yung katawan ko na mismo yung sumusuko sa gano'ng sitwasyon. Eh, natatakot din naman ako na hindi ko na mabigay yung pagka-focus ko sa work, saka yung best service sa work ko, and ayun buti na lang din talaga na nasabi mo na okey lang din naman na i-let go ko na yung isa para hindi na hindi na ganun na sobra-sobra kang makakaramdam ng pagod, distraction. Tsaka siyempre kasi isipin din natin yung katawan ko, paano kapag ang katawan ko naman, eh, napunta naman dun sa ano, eh, baka mamaya mapunta din naman ako sa hospital. Eh, yung mga naipon ko, yun din ang wa maggagamit dun sa ano kaya alam mo sobrang thank you din kasi siyempre kahit papaano, eh, naging na-validate ko yung sarili ko na, "Uy okey lang naman palang i-let go ko yung isa". Kasi ayoko kasi talaga siyang i-let go kahit alam mo yun, kahit alam ko na meron meron na sus-sustain ng isang trabaho lang yung ano, yung yung buong bills namin, yung makakapag-ipon ka pa. Pero yung part sa'kin kasi parang nanghihinayang ako gano'n, sobrang hinayang ko, ganon. Kasi siyempre isipin natin, eh, yung ibang tao nga walang mahanap na trabaho, tapos ako nabigyan ako ng opportunity na ganito, ganito kadaming trabaho bakit hindi ko siya i-grab di ba? Pero yung nga din sinabi mo na, siyempre kailangan ko din namang magpahinga, kailangan ko din na siyempre yung katawan ko alagaan ko din, and hindi ko naman din siguro mabibigay yung best performance ko dun sa isang trabaho ko na yun kung
Mm. Oo. Mm. Oo. O totoo, mm. Mm. Mm. Hmm. Ah, o Oo. Mm. Mm. Totoo. Mm.
Gagawin ko ay mapapagod at mapapagod yung katawan ko, eh, mahirap pa 'wag naman sana ma-hospital, magkasakit ganyan. 'Tsaka ang din hirap kasi ng sitwasyon na parang, eh, okey lang naman talaga na i-let go ko siya kumbaga, yung pera na 'yun kikitain ko din naman 'yun, eh, kikitain ko din naman 'yun sa mga trabaho ko kahit do'n sa side hustle ko puwede ko din naman kitain 'yun tapos isang full-time kayang-kaya naman. Pero ayun, buti nalang talaga alam mo yung parang feeling na hard to let go siya pero kailangan ko talaga siyang i-let go kasi hindi lang ako yung naapektuhan, eh, pati yung pamilya ko di ko na nga sila nagbibigyan ng oras di na din ako nakakapag-asikaso. Kaya ayun i-le-let go ko na din siguro siya, magbibigay nalang din siguro ako ng specific time kung kailan ko siya or sasabihan ko na din sila para makapag render na din ako.
Oo. Mm. Mm. Oo, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Ah. Sige gawin mo yan, pero maliban din do'n 'no sa siyempre hindi naman talaga madali kasi masasayangan nga sa, sa sa kikitahin nga sana. Pero, ah, kailangan mo din naman kasi na makapag, ah, makapagpahinga at magkaroon ng time para sa pamilya mo, oo. Pero maliban din do'n sa tulog 'no may iba ka pa bang distractions like, ah, mga, mga gadget kapag nag, ah, wo-work kaya hindi ka makapag focus?
M Um, hindi ko lang din sure dahil siguro sa pagkaka yung oras ko kasi ng pag pagtatrabaho from 10:00 to 12:00 ng umaga. Kasi sunod-sunod na 'yun, like full time, full time ko sabay sila na 8 hours and then after no'n yo'n do'n naman sa part na ano na, do'n naman sa part na, side hustle ko na. Yung ginagawa ko kumbaga alam mo napa napansin ko din kasi na parang napapagod na yung na nabibigatan na ako sa katawan ko. Kaya ang ginawa ko nag-less muna ako ng nagtrabaho dito sa side hustle ko. Ta's ang nangyari instead na makatulog ako kasi siyempre while on call, nag-ko-calls kami napapagod na ako, "Sige pahinga na ako, ayoko na," sabi ko. Tapos nung humiga na ako, ay! Grabe, hindi talaga ako makatulog, hinahanap-hanap ko talaga siya parang pati yung katawan ko nasanay na siya sa gano'n.
Hmm, mm. Mm. Oo. Hmm. Hmm. Oh. Mm. Hmm, okey, oo nga mahirap nga naman na nasanay na yung katawan mo na, ah, na mag-work 'no, pero kasi yung adjust kailangan mo din na mag-adjust pero hindi din yung biglaan, paunti-unti na, ah, i-adjust mo yung kumbaga yung body mo and yung, ah, yung dati mong mga ginagawa, yung sa schedule mo hanggang sa kumbaga parang masanay ka na din na, ah, nakakapag-rest ng kahit konti. And pagdating naman sa focus 'no, um, puwede mo sigurong subukan yung mga maikling ritwal bago magsimula. Halimbawa yung, ah, malalim na paghinga ng ilang segundo, yung pag-inom ng tubig, or 'di kaya ayusin mo yung mesa mo 'di ba. Simpleng mga bagay lang 'yun, pero parang sinasabi kasi sa utak mo na, ah, naka "Sige, focus mode na," parang gano'n. Parang naka-set na yung utak mo na mag-focus na sa ga trabaho mo na 'yon, mm.
Hmm. Oo. Oo. Oo. Oo, totoo lang talaga ayoko lang din naman talaga na ano, siguro, eh, yung mga sinabi mo din na napakadaming payo na binigay mo alam mo maraming maraming salamat. At 'wag kang mag-alala gagawin ko talaga yung best ko, para mas ano mas mapangalagaan ko yung sarili ko 'tsaka kumita din at the same time.
Mm. Oo. Sana, sana nga at magawa mo yan. Alam ko naman na kaya mo yan at maraming salamat din sa pag-share mo no'n, ah, mm.